Iya. Jadi, itu, apa selain itu ada pelajaran hidup lainkah, yang kamu bawa pulang, yang mungkin bisa kamu ceritakan setiap pulang, gitu, ke orang tua atau adik kamu, gitu? Apa n
Ada, Kak. Jadi, waktu itu, aku malah jadi betah, gitu kan, di panti asuhan. Soalnya kan, karena berhubung kayak mau mendekati ke bulan puasa, ya, Kak. Jadi, ketika bulan puasa itu, banyak banget, gitu, para donatur yang mengundang nih, eee, pihak-pihak dari panti asuhan. Terus aku kan kayak pertama kali ke hotel, gitu ya, Kak. Terus kayak, "Makanannya, wah, enak-enak," gitu. Kayak, wah, ini aku di sana langsung naik, lo, Kak, kiloan. Dari, awalnya berapa ya 36 kilogram jadi 45 kilogram, gitu, Kak. Aduh, itu tuh, karena kan, bener-bener ini kan, kayak, makanannya enak-enak juga. Terus kayak disiplin juga, gitu, dari makanannya juga, sih. Di situ malah betah, lo, Kak. Terus kayak bisa nabung juga.
Oh. Heeh. Mhm. Heeh. <laughs> Iya, betul betul. <laughs> Woo yay. Happy, dong? Iya iya iya iya. Mhm. Oh, ja jadi, mmm, <tsk> kayak yang rumor-rumor bilang kalau misalkan, eee, di pondok pesantren itu, eee, makanannya dibatasi dan dikit dan nggak enak itu, nggak betul juga, ya, berarti ya?
Jadi, untuk hal itu tergantung sih, Kak, sama pesantrennya juga, iya. Kebetulan kan, karena pesantrennya ini gabung nih, sama panti asuhan, gitu kan, jadi satu kesatuan. Jadinya ya, kita belajar pesantren, tapi ternyata, ya itu memang, eee, panti asuhan, gitu, Kak. Iya, gitu. Terus, kayak pelajarannya sih, lebih ke, "Oh, aku, karena udah tinggal di sini, terus banyak banget, gitu, donatur yang baik, ya aku harus hargailah," gitu kan, "pemberian mereka." Dengan cara apa? Iya, dengan cara bersyukur Kak, iya.
Tergantung? Oh, oke. Mmm, panti asuhan. Dengan anak-anak panti? Oke. Mhm. Oh iya iya iya. Betul. Bersyukur, gitu ya. Dan termotivasi juga, ya? Karena, kalau misalkan lihat, eee eee, y orang yang bes barengan kamu, kan, udah nggak punya bapak ibu, dan kamu punya bapak ibu, terus kita mau ngeluh, kan rasanya juga malu, gitu kan, ya? Mungkin, ya.
Iya, begitu, Kak. Jadi memang, aku terus belajar dengan baik. Terus aku sampai ranking 1 e selama 3 tahun itu. Terus aku ikut ekstrakurikuler berbagai macam, gitu ya, Kak. Terus aku bener-bener aktif, aku juga coba jadi ketua OSIS, gitu Kak. Nah. Iya.
Oke oke. Wow. Mhm. Oh, oke. Ja benar hmm. Berarti kasih hal positif, dong ya, ke kamu, ya?